É uma honra, é uma honra você, assim, não é uma questão de ser aceita, porque senão fica parecendo que a gente tem um defeito, é manquetola e precisa ser aceito pelo outro, não é isso, mas é uma honra quando há harmonização de seres humanos, quando os seres humanos se permitem é os seres humanos se permitem trocar energia, porque o mundo é tão tá tão difícil, tão cheio de bloqueios, eu só quero receber, receber, receber, receber, eu não vou dar porque vai que o meu gasta. faria.
É. Uhum. Sim, quando as energias se batem, né? Eh. É as pessoas vivem em em em como fala? Em falta o tempo inteiro, né? E guardando e com medo de dividir, defesa é, com certeza.
Defesa, defesa é é, e as pessoas ficam, assim, e aí quando você tem gente que vem e vem na boa, né, é lógico que sempre também você tenta convidar gente legal, mas às vezes você tem que engolir algumas situações, né? E aí chega aquela que olha medindo as coisas, você também tem que ter equilíbrio pra não perder a paciência com o próximo, né. Você tá na sua casa, né, você não pode jogar derramar o vinho na cabeça do outro, você não pode, né isso? Jogar o lá o a sopa quente no colo da criatura, você não pode fazer queimadura de terceiro grau no outro, você tem que se comportar, você tem que ser evoluído espiritualmente, não é verdade? Então, pra receber meus amigos acho que antes do cardápio, eu escolho o amor.
Uhum. Sim faz parte. Sim, com certeza. Dá vontade às vezes dá mas, né. <laughs> <laughs> Não é legal. <laughs> É verdade, com certeza. Ai, lindo.
É isso que eu escolho, viu?
Lindo. Bom, não esperava menos de você. Adorei saber isso e adorei conversar com você, obrigada.
Ah.